जी, आजकल ना मुझे एक चीज़ में बहुत तकलीफ़ हो रही है, और ये चीज़ ना, मतलब बढ़ते ही जा रहा है, परंतु कम नहीं हो रहा है। अ, पहले ये हुआ ये करता था कि मैं एक अलग शहर में रहता था, जब से एक नए शहर आया हूँ, यहाँ पे अ, यहाँ पे कहीं न कहीं मुझे एक अम घर लेना पड़ा है और जानते भी हैं, बड़े महानगरों में आप जब घर लेने जाते हैं, तो आप ये संभव नहीं होता कि आप अकेले के लिए एक घर ले लें। तो मैंने एक रूममेट के साथ घर लिया है। उसके साथ कहीं न कहीं अ, क्या होता है कि उम, मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। वो क्या करता है कि अपने हिसाब से चीज़ें रखने लगता है और उम, कहीं न कहीं अ, वो मतलब ना तो अ, क एडजस्ट करने के लिए आगे बढ़ता है और ना ही मुझे सीधे तरीके से बताता है। वो अपने मुँह बना लेता है और ऐसी परेशानियाँ करता है, जिससे मुझे रहने में मुश्किल हो जा रही है और कहीं न कहीं मेरी भी एक सीमा होती है, व्यक्तिगत सीमा होती है। अगर आप मेरे साथ रह रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरे अ, मतलब मुझे एक रूम में अगर एक घर पे हम लोग रह रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि एक हमारे और आपके सामान में कोई फ़र्क ना हो। एक दायरा होता है ना? कि भैया, आप अपना सामान इस्तेमाल करिए, हम अपना सामान इस्तेमाल करेंगे। आप अगर हम कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ उस समय शोर-शराबा मत करिए। तो ये सारी चीज़ें, मुझे लगता है कि व्यक्ति को समझ होनी चाहिए, खुद ब खुद इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, अब आप बच्चे तो हैं नहीं कि हम आपको हर छोटी चीज़ समझाएँ। परंतु वो व्यक्ति जानबूझ के करता है या उससे हो जाता है, मुझे आज तक समझ नहीं आया और ये बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है मुझे आज कल में कि ये व्यक्ति, मुझे लगता है, सुनने को तैयार ही नहीं है और कहीं न कहीं, वो मतलब एक ऐसी परिस्थिति आ गयी है, जहाँ पे मुझे अब नहीं पता, मुझे क्या करना चाहिए।
ठीक है। अच्छा। हुँ, हुँ। ठीक है। अच्छा। बिल्कुल, देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि मैं आपकी परेशानी को, बिल्कुल समझ पा रहा हूँ। आप अपने ऊपर ज़रा भी कठोर ना हों, और कहीं न कहीं मैं अवश्य आपकी सहायता करूँगा, आप निश्चिंत रहें। आप अगर सहज महसूस कर रहे हों, तो मुझे कुछ सवालों के आपसे जवाब चाहिए होंगे, फिर मैं आपकी मदद कर पाऊँगा। मुझे आप ये बताएँ कि ये जो आप सीमाएँ तय करने में आपको मुश्किल हो रही है, ये कोई हाल की घटना है या फिर आप हमेशा से ही ऐसे हैं?
नहीं, नहीं। हमेशा से मैं वैसे तो बढ़िया था, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। परंतु जब से मैं इस नए व्यक्ति के साथ आया हूँ, मेरे और उसके अ, कह लीजिए कि विचारों में एक उम, परेशानी आ गई है, और कहीं न कहीं अ, वो मेरे विचार समझने की कोशिश ही नहीं करता। उसे उसके अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है, उसकी दुनिया में बस वो खुद है। और वैसे मुझे लगता है कि देखिए अ, मुझे कहीं न कहीं अ, मतलब पता भी है, हो सकता है कि ये परिस्थिति क्यों आई है, परंतु एक चीज़ वो हो जाती है ना कि आपको अ, खुद सोचना भी पड़ता है चीज़ें। अब वो व्यक्ति ऐसा है कि वो व्यक्ति अ, सिंगल चाइल्ड है, तो उसको ऐसा कभी जीवन में एडजस्ट करना नहीं पड़ा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना। कि मैं अब अब मैं बस एडजस्ट करता रहुँगा, और मतलब वो थोड़ी भी अपने ओर से प्रयास नहीं करेगा। देखिए, प्रयास तो आप कर सकते हैं ना, उसके बाद अगर नहीं हो रहा है आपसे, वो अलग बात। लेकिन आप ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे आप अकेले रह रहे हैं, आप किसी प्रकार का ना मुझे उम, व्यक्तिगत दायरा ना दे रहे हैं अ, और ना ही कर ली कह लीजिए कि मेरी सीमाएँ कुछ रख रहे हैं। तो वहाँ पे मुझे अ, तक़लीफ़ हो रही है कि मैं कैसे झेलूँ इन सब चीज़ों को।
अच्छा। ठीक है। देखिए मैं कहीं न कहीं आपकी परेशानी जो है उसको थोड़ा-सा बेहतर समझ पाया हूँ। आप मुझे थोड़ा-सा ये बताएँ कि आपके लिए सीमाएँ तो ज़रूरी हैं, ये तो मैं समझ गया हूँ। लेकिन कहीं न कहीं किस प्रकार की सीमाएँ हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है? क्या वो समय की सीमाएँ हैं? या फिर संपर्क की? या फिर ये भावनात्मक सीमाएँ हैं? थोड़ा इस बारे में बताएँ।
जी। देखिए, हर प्रकार की। मैं कहूँगा कि आप उम, मतलब भावनात्मक सीमा तो चलिए अपनी जगह है चलती है। परंतु आप मुझे लगता है व्यवहारिक सीमाएँ मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं कि सामने वाला व्यक्ति उम, उस प्रकार से अ, ये नहीं कर रहा है जिस प्रकार से उसको करना चाहिए, इस प्रकार से उसे समझना चाहिए। एक होता है कि आप चीज़ों को समझिए तो सही है। आप चीज़ों को समझने के लिए तैयार ही नहीं है, तो कैसे चलेगा? आप जब तक देखिए जब तक अ, सामने वाला अपनी ये दिखा रहा है अ, मतलब कह लीजिए कि उम, एक रूप से तैयार ही नहीं दिखा रहा है। और अ, मतलब वो वो भी एक परेशानी हो जाती है न कि अम मतलब आप अपनी ओर से बस प्रयास करते रह रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति प्रयास भी नहीं करना चाह रहा है। तो वहाँ पे क्या किया जाए? वो समझ ही नहीं आ रहा।
अच्छा। बिल्कुल, देखिए मैं आपकी परेशानी को कहीं न कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाया हूँ। तो आप मुझे थोड़ा-सा क्या अगर आप सहज महसूस कर रहे हों, तो मुझे आप थोड़ा-सा ये बताएँ कि आपको क्या डर है, किस डर के कारण आप कहीं न कहीं ये जो दायरे हैं, ये आप नहीं बना पा रहे हैं? क्या आपको ये डर है कि वो रिएक्ट करेगा या फिर अ, नहीं समझेगा आपकी बात को?
जी। देखिए, मैं बताता हूँ, परंतु एक चीज़ मुझे ये पता है कि अ, यहाँ पे मुझे कुछ समय तक रहना है। और मैं काम करके आता हूँ, थक जाता हूँ। मुझे अ, ऐसी परिस्थिति नहीं चाहिए जहाँ पे मैं घर आके अ, लड़ता रहूँ, या घर आके किसी अम अगले व्यक्ति से मतलब समझ रहे हैं कि एक ऐसे भावना में नहीं रहना चाह रहा कि मैं उससे बात नहीं कर रहा, वो मेरे से बात नहीं कर रहा। मुझे नकारात्मकता ही नहीं चाहिए। मुझे ऐसा परिस्थिति चाहिए ही नहीं जहाँ पे मुझे नकारात्मकता महसूस करनी पड़ रही है। सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी कारणवश मैं उसको कुछ नहीं बोल पाता हूँ ज़्यादा क्योंकि उ मैं चाह ही नहीं रहा हूँ कि मैं उस परिस्थिति में आऊँ। तो ये अ, एक परेशानी हो गई है क्योंकि एक तो मुझे पता है कि अ, चीज़ें मतलब थोड़ा-सा हाथ से निकल रहा है, अब मुझे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा। और दूसरा, मुझे ये भी पता है कि अ, अब जो भी है, जैसा भी है, मुझे इसके साथ थोड़ा समय बिताना पड़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे लग रही है, बहुत परेशान हो गया हूँ मैं।
जी। जी। ठीक है। बिल्कुल देखिए मैं आपकी बात को काफ़ी बेहतर, तरीके से समझ पाया हूँ। बस मुझे एक चीज़ और जाननी है, फिर मैं अवश्य आपको सलाह दूँगा, आप निश्चिंत रहिए और मैं आपकी परेशानी को कहीं न कहीं बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाया हूँ। तो आप मुझे ये बताएँ कि आपने पहले भी किसी को ये जो सीमाएँ हैं ये बताने की कोशिश करी हैं और उसका क्या हश्र उसका क्या उत्तर रहा था?
जी। देखिए, <clears throat> मेरे साथ ऐसा पहले भी हुआ है। और मैंने कोशिश भी की है कि मैं लोगों को बोलूँ परंतु जब भी मैं लोगों को बोलता हूँ, मैं एक चीज़ पाता हूँ कि लोग बहुत विचित्र तरीके से चीज़ों को लेते हैं। और मतलब या तो उन्हें एहसास नहीं होता कि उनके वज़ह से किसी को परेशानी हो रही है या तो वो ये बात समझना ही नहीं चाहते। परंतु दोनों में ऐसा जो भी हो अ, मैंने ऐसा पाया है कि उम, वो मुझे अ, मतलब कह लीजिए कि दिलासा नहीं मिला है जो मुझे मिलना चाहिए था। लोग अक्सर ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे अ, मतलब अ, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप क्यों ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे गलती मेरी हो? इस वज़ह से भी मैं लोगों को थोड़ा-सा बोलना कम कर दिया हूँ।
जी। ठीक है। बिल्कुल देखिए मैं आपकी परेशानी को कहीं न कहीं, समझ गया हूँ और आप एकदम निश्चिंत रहिए मैं अवश्य आपको आपकी सहायता करूँगा। और देखिए सबसे पहले तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि आप इंसान हैं, आप कोई रोबोट नहीं हैं। और जो इंसान होते हैं, वो कहीं न कहीं ऐसी ही चीज़ को लेके परेशान होते हैं। ये तो ये लाजमी है, एकदम प्राकृतिक है। आप बिल्कुल भी इसको लेके चिंतन मनन ना करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको चाहूँगा कि आप छोटी स्पष्ट और व्यावहारिक सीमाएँ कहीं न कहीं तय करिए, अपने आपके जो भी मित्र हैं उनके साथ। और आप ये छोटी स्पष्ट और व्यावहारिक सीमाएँ तय करेंगे ना, तो देखिए अब ये सीमाएँ तो छोटी हैं। लेकिन इसके चलते कहीं न कहीं उ उसको भी इसका पालन करने में आसानी होगी और आपको भी बताने में आसानी होगी। तो कहीं न कहीं ऐसे हम शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद आप जब भी बात करें ना तो आप, मैं के बात कि करा करें, आप हम करके बात ना करें। आप अगर मैं करके बात करेंगे तो कहीं न कहीं वो सहानिभूतिपूर्ण सहानुभूतिपूर्ण भी होगा और कहीं न कहीं वो सामने वाला ज़्यादा बेहतर तरीक़े से आपकी परेशानी को समझ भी पाएगा। और इसके साथ-साथ मैं आपसे चाहूँगा कि आप ये जो बड़ी-बड़ी सीमाएँ हैं। उनको एकदम से लागू ना कर दें। बड़ी सीमाओं को आप कहीं न कहीं धीरे-धीरे लागू करें और लगातार आप प्रतिक्रिया देखते रहें कि क्या प्रतिक्रिया दे रहा है सामने वाला, क्या प्रतिक्रिया दे रहा है जो भी आपका अ, मित्र है वो। इसके साथ-साथ देखिए आपने जैसा कि बताया कि आपको जो है एक तरीक़े से रुकना आपकी मजबूरी है। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें ढाल लें अपने दोस्त को, अगर आप जितना ज़्यादा अपने हिसाब से आप उन्हें ढाल ढाल पाएँगे तो उतनी ज़्यादा आपके लिए आसानी रहेगी। तो इसके लिए मैं ये भी चाहूँगा कि जो आपकी सुसं सुसंगता है वो बनी रहे। और इस सुसंगता को बनाने के लिए कहीं न कहीं न आपको अपनी सीमाओं पे बातचीत करनी पड़ेगी और अगर आप सीमाओं पर बातचीत सीधे-सीधे तौर पर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कहीं न कहीं इस चीज़ के संकेत दें सामने वाले को कि हाँ मेरे को ना अ, ऐसी-ऐसी बात करनी है और सीमाएँ बनानी है कहीं न कहीं। तो देखिए मैं आशा करता हूँ मैंने आपको जो-जो बात बताई है, ये आपके कहीं न कहीं फ़ायदा अ, करेगी। और इसके साथ-साथ मैं आपसे थोड़ा-सा ये चाहूँगा कि आप इस दौरान ना थोड़ा ध्यान वग़ैरह लगाएँ और साथ में खान-पान का अपना ध्यान रखें और खान-पान के ध्यान के साथ-साथ ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रात को सोना सही से करें। आप अगर ये सब चीज़ें सही से रखेंगे तो आपका दिमाग फिर भी ता तरोताज़ा बना रहेगा और आप ज़्यादा बेहतर तरीक़े से बातचीत कर पाएँगे। आशा करता हूँ मैंने आपकी मदद करी होगी और जो-जो सलाह मैंने आपको दी है, वो कहीं न कहीं आपके बड़े ही काम आएगी।
हुँ, हुँ। जी। सही में जिस हिसाब से आपने चीज़ें बताई हैं, मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है और मुझे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि चलो, कोई तो है जो मेरी बातें समझा है, सुना है। और मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपने इतने अच्छे से मेरी बातें सुनी, समझी और अ, इतना अच्छा सलाह भी दिया मुझे। अ, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
बिल्कुल देखिए आपको जब भी वार्तालाप करना हो, आप कभी भी आ सकते हैं मेरे पास, मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और बेझिझक आप मुझसे अ, सलाह ले सकते हैं। आपका भी धन्यवाद।